Ecco, pure. No vabbè, però ballare sai, mhmm, lì mi lascio andare, paradossalmente mi butto. Dico: "Vabbè dai, tanto mi muovo un po'".
<chuckles> Sì, dai. Ma sì, vabbè dai tanto, mi bevo un altro bicchiere di vino e a voglia. Cosa ti ballo? <chuckles>
Esatto. Esatto. Ma neanche ci fai più caso, poi l'indomani neanche me lo ricordo.
Eh, no, in effetti è vero, una festa sì, abbiamo ballato in maniera imbarazzante io e mio marito. Questo me lo ricordo, perché ci hanno fatto un filmato. <chuckles> Purtroppo me lo ricordo però non siamo caduti. No, ehm, però eravamo comici vabbè. <chuckles> Menomale Va bene dai, ti saluto. Grazie della chiacchierata.
<chuckles> Fantasti ah-ah. Eh, immagino, immagino. Ciao.

Momenti imbarazzanti durante una festa di compleanno.
Beh, oddio, c'è sempre qualcuno alla festa di di qualche compleanno che si un po' si ubriaca e e dice cose <laughs>
Questo sì. <chuckles> <inhales> Questo sì, devo dire.
Per fortuna non sono io. <chuckles> La cosa che mi fa piacere è che <chuckles> che non sono io. Però all'ultimo No, d in una festa di compleanno no. No.
Sì. Ma e ti è capitato? Ah. No, vabbè, ma, mhmm Eh. Sì.
No in altre occasioni, sì, certo. Ah, figurati, se non non mi è mai capitato. Però, se è una festa di compleanno, io a un certo punto mi rendo conto che devo andare ad acqua, e vado ad acqua, perché soprattutto con le cose lunghe, no, che tu non ti accorgi, e e be e bevi poco, ma bevi sempre, in continuazione, no, poi: "Eh, brindiamo! Eh, brindiamo." <chuckles>
Sì. Ah. Sì, mamma mia. Io mhmm, <clicks tongue> io non so, pe ogni volta mi ripeto la stessa frase: "Non devi bere, non non non reggi tanto." Mi sale subito, perché non essendo abituata anche il semplice calice di vino, un cocktail, già per me è più che sufficiente. Però, no, capito, io mi lascio mi lascio trasportare, capito, come se potessi gestire la cosa, ma non la posso gestire. E si vede, poi perché poi si percepisc A parte divento proprio Heidi in guance, proprio divento rossissi <chuckles> quello ve
Eh. Alla Eh, no, per me è pure peggio il cocktail. <laughs> Eh va beh. No. <chuckles> Mh-mh. Okay. Ma quindi, in realtà, tu potresti anche essere <sucks teeth> un po' allergica al come si chiama, cos'è come si chiama quella cosa che c'è nel nel vino? Il
Cosa? Uhm
Oh mamma mia no i quei fosf oh, c'hanno nome, comunque perché anche lui, appena bevo un bicchiere di vino, bon, diventa rosso, no, ma ma non tutti i vini. Ci son dei vini che diventa rosso, altri vini no. Tu per esempio, bevi il bianco o il rosso?
Non mi viene. Sì, pertò non non mi vie No. Okay.